Ah, sa akin kasi pagdating ng weekend naman nagsisimba ako, um, siyempre nakakatu na yung mahaba 'yong tulog mo kasi 'pag weekend, ano? Siyempre kailangan mong matulog ng sapat mag-relax and then konti lang 'yong gagawin mo pagdating ng weekend, so gano'n ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko ng Sabado, ah, nag nag nag-ano na ako, naglilinis na ako sa bahay and after ko maglinis nagbibisita na 'no, sa mga kasamahan namin sa simbahan pagdating ng hapon. At pagdating naman ng Linggo ginagawa ako, ah, nagsisimba ako tuwing umaga, so mahaba kasing simbahan namin siguro inaabot ng dalawang oras o tatlong oras 'yon mga gano'n. So nando'n ako sa simbahan ng umaga gano'n, ang ginagawa ko and then sa hapon nagpapahinga kasama ko yung pamilya ko o kaya minsan namamasyal kami diyan sa may Boulevard gano'n, ikaw ba?
Mm. Opo. <chuckles> Mm. Hmm. Oo. Hmm. Mm, akin po kapag weekend, um, siyempre po ang ano kagaya po sinasabi sinusulit mo ang tulog <chuckles> kapag weekend. Pero sa sa dahil po, ah, ako lang po yung babae sa bahay 'no, parang parang ang gawa ko po maaga pa rin ako naggigising pero hindi naman kasing aga ng pag weekdays. Pag weekdays kasi 5:00 ako nagigising, eh, so pag weekend puwede akong magising ng 8:00 so maglilinis o <chuckles> kasi maglilinis opo, eh, maglilinis ka pa rin ng bahay, eh. <sniffs> Maglilinis ka ng bahay tapos gano'n pa rin kasama pero ano, pag weekend po kasama ko na yung boyfriend ko mamalengke tapos pag weekend siya na yung opo siya na yung nagluluto gan'yan, tapos ako naman habang nagluluto siya ako naman yung ano, pinapagrelax muna niya ako kasi ako na lahat kumikilos ng buong weekdays gan'yan. So, opo <chuckles> pero after po kumain yung mga napaglutuan ako naman po ang naghuhugas nun hindi ko naman na po siya pinaghuhugas sa paglalaba naman po ako pa rin naglalaba tapos siya yung taga sampay gan'yan. <chuckles>
Oo, tama. Ah. Tama. Uy gan'yan din ako siyempre <chuckles> weekday week den. Oo weekend na yun, eh. Tama. Saya naman. Wow. Wow saya naman, sweet. Hmm. Wow. Mhm. Wow alam mo delegation talaga ng responsibility ano, <chuckles> nakakatuwa naman. Alam mo kasi sa akin din 'pag weekdays talaga busy ako sa mga sa mga aktibidad ko everyday gano'n, kasi 'di ba sabi ko kanina nabanggit ko na daily routine meron akong daily routine. Monday to Friday pagdating talaga ng Saturday and Sunday 'yan, ah, 'yon katulad sinabi mo kanina na mahaba talaga 'yong tulog ko ng pagdating ng ano, ng Sabado tsaka Linggo, pero magsisimba na 'yan tungkol naman sa Diyos 'yong ano, gagawin ko at saka kasama 'yong pamilya. Pero ano, um, palagay mo ba, ano ba 'yong payo mo sa mga tao na nahihirapan gumising ng maaga o magsimula ng araw ng ng positibo gano'n?
Opo, opo. Mm. Opo. Mm. <chuckles> Opo. Hmm.